最近すごく悩んでて、自分との約束を守れないんですよ。で、それをやり抜けないんですよ。なんか、男としてかっこ悪いなって思ってしまって、もうほんと些細なことなんですよ。で、今で言えば、禁煙をしたいんですね。禁煙できたとに、またタバコを吸うようになっちゃって。でも、止めれたから、また止めれるんだろうと思って挑戦しても止めれないんですよ。自分とじゃあ、今日この、最後のパッケージだ、と思っても翌日買っちゃうんですね。もうそんな自分が情けなくて仕方なくて、こう悔しいんですねね。なので、こうどうしたもんかなっていうので、今すごく悩んでます。
ええ。 ええ。 ええ。 あ、はい。 ああ、ん。 ええ。 えっと、前に1回その禁煙されえ、せい成功した時期があったっていうことですが、それはいつですか？
そうなんです。 去年までにさんねん止めれてたんですよ。で、その時はガガムはい、ガムを食べて止めたんですけど、そのガムを今食べても、なんかストレスが多いのかわかんないすけど、吸いたくなるんですよね。
うん。 あ、そう、長いですね。 ええ。 うん。 うーん。 ああ、なるほど。
で、その自分なんか自分でこう自分との約束を守れない で、なんか自分
ええ。
のなんかコアの自信からこう、遠ざかっていくんじゃないかなっていうのもあって、すごくダメだなっていうのを思いながら、「よしやめよう。」「あ、でも1本、あと1本だけ」みたいに、こう悪循環を続いてしまうんですね。
ええ。 うん。 そうですね、え、その、まあ、か買う買う時点で、あの、なんていうか、うーん、気持ち的買う時に、こう、衝動的に買う感じですか？それとも、あの、結構悩みながら
なんか、うん。 はい。 あもう近くにコンビニがあるので。 あ、もうすもう会計は悩まずそこで、あ買います。<laughs> すぐ買っちゃいます。ただもう情けないことに1本吸って捨てることがあるんです。「もうやめる」つって。
え、すぐ買っちゃう。 ああ、やっぱりこう罪悪感が。
でも翌日また買ってる。そう、自分との約束を守れないのは男じゃないっていう意識が生まれてきて、で、それがタバコだけじゃなくて、こうジム通いもそうなんですよ。毎日行きたいんですよ、30分の運動。でも
罪悪感が。 うんうう、ええ。 うん。 うーん。
「今日はいいかな」って思っちゃう日があって。
確かに。あの、あ、だから、まあ、1本吸って、それで捨ててしまって、ま、しばらく吸わない時期もあるってことですよね？あの、まあ、いいち 半日、1日。いや、えっと、私がお勧めするのは、まあ、なんか、わ分からないんですけど、手帳とか持ってらっしゃるかわからノートとか、そう。か紙系のものに、なんか、ジャーナルっていうか、日記じゃないんですけど、えっと、今日は1本、えっと、えっと、できるだけポジティブに、かかい書いたらいいです。日付と、今日はいっぽんしか吸わなかった。みたいな。
行かなくなるんですよ。 そうそうそう、半日とか1日。 はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、いいですね。その、自分が達成できたことを、こ、メモしていくような感じですか？ええ、ポポジティブに書くのがポイントなんですか？
うん。 うん。そうそうそう、そうですそうです。 ポジティブ、そうそうです。えっと、私が本で読んだのは、あの、ポジティブ日記、うが、いと、あの、なんか
はい。はい。 おお、いいですね。
うその、なんか、精神科医の、おおほ書かれた本によると、その、ポジティブ日記、その、短く書くのがいいらしいんですよ。さその方は、さんさんぎょう日記かな、うん。
はい、はい。 なるほど。 3行日記ですか？ああ、でも、それ、やってみたいな、ジャーナルとか始めたいなと思ったので、それがいいきっかけになるかもしれないですね。じゃ、ジムだったら、昨日は行けた、でも今日は行けなかった。でも明日は行くぞみたいな感じで、か書いていくんですか？
うん。 うん。うん、うん。 うん。 うん。 そうです。あの、だからその、まあ、ジャーナル普通のジャーナルだと、ちょっとこう、こうこうこうで、ちょっと言い訳も書きがちじゃないですか、詳しく書きたくなって、心情を。だけど、そこを、まあ、省いて、まあ、えっと、辛かったんだけど、あの、3、えっと、頑張って、10分いけたとか。まあ、もし時間が短くっても、一応その事実は書いて、でも、ポジティブにあの、しんあの書き方はポジティブに、あの書いて、その心情をポジティブに、あ、上向きにいいかせるっていうんですかね。
うん。 あ、その通りですね。 はい。 はい。 なるほど。 はい。 はい。 ああ、なるほど。そのそれを毎日書くんですか？
うん。 まあ、その、もし、吸ってしまった場合も、あの、まあ、事実を書いてでも、自分をポジティブに
できる限り、はい。 うんうん。
書くのがポイントです、たぶん。
なるほど。ポジティブに解釈するということで、今日はいっぽんだけで収まったとか、そういった感じですかね。へえ、 ですね。それは1つの方法でいいなと思いました。やってみます。ええ。
うん。 解釈、そうそうそう。 ああ、そうそう、そうです、そうです。 そうです。後で、たぶん読み返すと、結構その時の、なんかその
はい。
あの書かれてなくても、どういう気分で、この1本とか、まあ、たくさん吸っちゃった時は、うん5本吸っちゃったとか、まあ、か書いた書いてそれを読むと、その心情が多分、思い思い出すと思うんですよ。
はい。 はい。 なるほど。心情を思い出しながら、こう、なんていうんですか、やめれたら最高ですね。いや、でもそのノートの取り方はすごくいいなと思いました。なんかすべてにこれ繋がってるなと思って、ま、ジムであったり禁煙だったり、そんなちっちゃいことを守れなかったらおっきいことできないなって、すごくつなんかね、もう切実に思うんですね。なので、このいっぽ、あのいっぽっていうのを、何ていうんですか、こう私 YouTube、ポッドキャストが好きで、結構聴くんですけど、こうメンメンズコーチみたいなのがいて。
そうですね。結構、うん。うん。 はい。 ああ。
その人が、あの、「自分との約束を守れない奴なんて雑魚だよ」って言ってたんですよ。「俺はもう若い頃から10年も20年も、そうやって自分との小さな約束をコツコツやってきて、今の俺があるんだ」って。「近道がないってことが近道なんだ」って言ったんですね。あ、でもその通りだなと思って、もうちっさいことでもいいからまず禁煙、ジムに行く。あとは、なんだろう、あのご飯食べたらちゃんと茶碗を洗うとかすぐに。そういったちっさいことから、こうちゃんと自分との約束を守れるようになりたい、守りたいんですよ。
うん。 ああ。うーん。 うーん。 うーん。うん。 うーん、うん、うん。 うんうん、うん。 うんうん。 まあ、うん、禁煙の場合はだから、一度、あの、そんなに2、3年もね、結構長く辞めれれてたから、できると思うんですよ。
はい。 うん、できちゃうんで。うん。 はい。
だから、ま、その、ま、ススストレスはあると思うんですけど、その、ま、うん、書いてみてか、ま、その、ま、ストレス、なん何でなんで吸いたくなっちゃうのか、ちょっとそのストレスの原因もちょっとリスト化して書いてみるのも、あありかなと思います。
はい。 なるほど、いいすね、ストレスの原因を書きながら、こう、なんかメモにしたりとかノートに書いたりすると、客観的に見れたりするのがいいんですかね？
うーん。 うん。 うん、そうだと思います。あの、ん、ちょちょっと自分を俯瞰してみるっていうか、その第2の自分を見るみたいな感じで。
ああ、なるほど。 うんうん。 なるほど。ちょうどタバコを吸っちゃったきっかけが、以前付き合った恋人と、こう、うまくいかなかったりとか、ストレスが溜まった時に、こう、ついつい手を伸ばしてしまったんですね。で、1本だけだったらいいだろうと思って翌日もう1本、いやまずいなこれ、こんなの好きにならないなと思ったら、いつの間にか吸うようになったんですよ。
ああ。 ありますよね、そういうズルズルっていうか、いいっこ許すとね。
そうなんですね。それがうん。それがこう、それも自分との約束を守れてないので、なんかそこがうまくいかないのに、こうね、パートナーとの人間関係は <sucks teeth> 決してうまくいくことできないんじゃないかなと、こう思ってしまって、まずは自分との小さな約束を守れるようになりたいんで。なんだろう、ノート、ね。うん。
うんうんうん。 うん。 うんうんうん。 うんうんうん。まあ、あんまり自分をやっぱり、ね、辛いことがあった時だから、あんまり自分を責めずに、それであんまりこう、達成できなくとも、あんまり自分をそうおい追いこ追い込まないで、その、まあ、うーんなんだろう、客観的に受け止める。その行為としてがやっぱり書くこと。
あ、はい。 はい。 はい。
うん、が、うん。
なるほど、事実をね、そのまま受け入れながらどうしたいかっていうので、こうやっぱりメモとかノートに書いていくっていうのはいいですね。なんか忘れちゃうじゃないすか。きも昨日の思いとか。うん、うん。
そう、そうなんすよ。気持ちってね、思いってね。そうなんですよ。なんかこう、忙しさに、あれ、眠いとか、あと疲れてるとかで、その思いがぱって消えちゃいますよね。
そうなんですよ。と、その思いを記録に残すっていうことで、後で振り返った時、ああいう思いだったんだっていうのが、なんか客観的に見れるっていうのが、こう自分との約束を守れるきっかけになるかもしれないですね、今のお話だと。うん。なんか、すべてのことでも、そ運動でもそうだしね、仕事でもそうだし、こう自分で今日のこのタスクをやるって決めてたのに、こうできないことも、ま、いろいろな要因があってできないことはあると思うんですけど、自分がちょっと集中力を欠けてしまってできない時とかあると思うんですけど、そういった時もなんかそのノートって役に立ちそうですね。
うん。 うん。 うん。 うんうんうんうん。うん。 うん。 うん。 そうですよ。だから、そ約束を守れないってすごい漠然とした大きなアイディアじゃないですか、考えっていうか。だけど、それをやっぱりか、ま、その、具体的に言うとどういう約束なのかをまず明確にして、その、ま、禁煙ですとか、その、ジムに行き行って運動をしたいとか、あと、その、まあ、片片付け、お皿を洗うとか。まあ、そういうことも、まあ、か書いてちょっと視覚化して、あの、明確化ししするのも、ひ1つだと思いますし。うん。うん。
うん。 確かに、確かに。 はい。 うんうん。 うん。 はい。 ああ、ですね、ですね。その通りですね。こうやってみて、こうなんとか自分との約束を小さいことからでいいんで、守り抜いて、こう、一つひとつ積み重ねていくのが、なんか、人間としての自信につながるなってこう思いがあるので、こう活用してみようかなって思いました、今。
うん。 そうですね。
かね、うん、なんかお気に入りのノートとかがいいんですかね？このノートだったら書きたくなるなっていうようなノートを買ったら、<sucks teeth> 続けれそうな気がしました、今。
うん。 そうです、今、結構、文房具ブームみたいな感じで、ノートが流行ってるので。ちょっと文房具屋さんに行くと、ちょっとびっくりしますよ。いろんなあのスケジュール帳とかもですけど、ノートもいろんなこうなんかあの、なん何て言うの、針金みたいになってる、うん、のもあるし、なんか普通のちょっと紙質に凝ってるノートとかもあったりして。
ああ。 はい。 へえ。 はい。 はい。 ああ、楽しそうですね。その選ぶだけでもなんかちょっとテンションが上がって、だどのノートに書こうかなっていうのが、楽しみのひとつになればすごく続きそうな気がしますね。あ、ペンもはい。
うんうん。 うん、そうですそうです。 うん、だから、あの、行ってみて、あの、ちょっと見てみてください。
ですよね。ペンとノートちょっとこだわったものを買って。うん、うんうん。へえ。なんか街中で文房具屋さん行く機会がないので、これを機に行ってみて、お気に入りのノート、ペンを買って、さっき言われたてように、ちょっと記録して、自分との約束を守りたいなって思えるようになりました。
うん、はい。 うん。 ええ。 はい。あ、もう、そそれこそもう、結構新しい自分に会える1歩だと思います。
はあ。 ああ、確かに、新しい自分ですよね。うん、うん、なんか感情も記録に残して、で少しずつ進化できたらすごく
うん。
うん。自分との約束を守れる気がしました。いや、よかったです。今日はあの相談さしていただいて、すごくいいアドバイスをいただけたので、実践早速してみます。
うん。 うん。 頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
はい。